คะ คุณพอจะช่วยบอกได้ไหมคะว่า เพลงไหนตลอดที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดอะค่ะ?
อ๋อ เพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของหนูอะค่ะ มันก็มีหลากหลายมากเลยนะคะ เพราะว่าหนูน่ะเป็นคนชอบฟังเพลง แล้วก็เพลงที่หนูฟังน่ะ บางทีมันมาตามอารมณ์อะค่ะ บางทีเป็นเพลงสนุก เป็นเพลงเศร้า หรือเป็นเพลงซึ้งอะค่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่หนูเจออยู่ในตอนนั้นน่ะค่ะ แต่ไอ้มี มันจะมีเพลงอยู่หลาย ๆ เพลงเลยที่มันบ่งบอกตัวหนู เพราะว่าหนูน่ะเป็นคนที่ชอบสนุกสนาน แล้วก็ชอบเต้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ ถ้ามันมีเพลงที่แบบเต้น ๆ ขึ้นมาเนี่ย เพื่อน ๆ ก็จะหันหน้า หันซ้ายหันขวามองแล้วว่า เอ๊ะ! อ่า เพื่อนคนนี้เขาจะลุกขึ้นมาเต้นตอนไหนนะ? อา ประมาณนั้นเลยอะค่ะ อา
อืม อืม ก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริง สนุกสนาน คุณเลยแบบว่า เหมือนนิยามเพลงที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ย ออกจะเป็นเพลงแนวเต้น อะไรแบบนั้นมากกว่า เพราะฉะนั้นน่ะ เพลง เพลงที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวตนคุณที่สุดจริง ๆ เลยในแนวเพลงเต้นเนี่ย เป็นเพลงอะไรเหรอคะ?
ใช่ค่ะ ก็คือ ค่ะ อา ต้องเป็นเพลงลูกทุ่งอะค่ะ ของหนูอะอาจจะได้อิทธิพลมาจากคุณแม่ก็ได้เนาะ เพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ อะค่ะ คุณแม่จะชอบผลักดันให้เป็น อ่า แดนเซอร์ ดรัมเมเยอร์ หรืออะไรพวกที่เกี่ยวกับเต้น ๆ รำ ๆ อะค่ะ ซึ่งตอนเด็ก ๆ อะเนาะ เราก็ไม่ ไม่ค่อยที่จะชอบเท่าไรค่ะ แต่ก็ทำตามไป ทำ ๆ ไป เพราะคุณแม่บังคับ แต่พอโตมาน่ะ เราก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่า อะ เราก็ชอบเต้น เราก็ชอบร้องนี่นา ถึงแม้บางทีมันจะไม่ได้เป็นสเตปที่แบบว่า เป็นจังหวะแบบเป๊ะ ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่พอจังหวะมันขึ้นมาน่ะ มันก็ทำให้เราอะสามารถสนุก แล้วก็เต้นไปกับเพลงนั้นได้เลย อืม ค่ะ
อุ๊ย! น่ารัก ค่ะ อา อืม แล้วมันเป็นเพลงอะไรเหรอคะ? พอที่จะบอกได้ไหมว่า ชื่อเพลงอะไร คนร้องคืออะไร แล้วความหมายในเพลงนั้นน่ะ เขาสื่อมายังไงอะคะ?
อ๋อ ถ้าเป็นเพลงที่บอกในตัวหนู ถ้าเป็นจังหวะแบบมัน ๆ สนุก ๆ มากที่สุดเลย ก็คือ แม่ฮ้างมหาเสน่ห์ค่ะ ตอนเนี้ย อ่า ที่หนูชอบฟังมาก <chuckles> ใช่ โอ้โฮ ถ้าเป็นคนร้องต้นฉบับนี่ ก็แทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะ เพราะว่ามันมีคนที่เอามา คัฟเวอร์ คือแบบหลายเวอร์ชันมาก แต่หนูอะชอบเป็นเวอร์ชันของแม่ฮ้างมหาเสน่ห์ ที่มันมาจากในแอปยูทูบอะค่ะ ซึ่งเหมือนเขาเอามา Remix แล้วก็ คัฟเวอร์ อีกทีอะค่ะ เป็นจังหวะแดนซ์ ๆ อา อันเนี้ยเขาเอามา Remix ใหม่ ใช่ แล้วก็มันเน้นจังหวะแบบตื๊ด ๆ ๆ เหมือนเพลงที่มันเปิดอยู่ตามผับ ตาม RCA ประมาณนั้นเลยค่ะ อันเนี้ยที่หนูชอบมาก
อืม มัน ใครร้องเหรอคะ? ใคร ใครเป็นคนร้องเหรอคะ? อืม อา ค่ะ อ๋อ ก็พอได้ยิน ก็ ก็คือพอได้ยิน ก็เหมือนแบบพร้อมขยับร่างกาย พร้อมตื่น ปลุกวิญญาณความเป็นตัวฉันออกมา อันนี้พอจะยกตัวอย่างสัก hook ให้ฟังได้ไหมคะ?
ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่เลย เพลงใช่ไหมคะ? เหมือนท่อน ท่อนหนึ่งใช่ไหมคะ? หนูอะ หนูอาจจะร้องไม่ได้ แต่หนูจำจังหวะมันได้ ตึด ตือ ตึด ตื๊อ ตื่อ ดื๊อ ตือ ดึด ตึด ตึด ตือ ตึด ตื๊อ ตื่อ ดื๊อ ตือ ดึด ตึด เพลงเนี้ยค่ะ พอเมโลดีท่อนเนี้ยมันขึ้นมา พี่เชื่อไหม หนูอะมักจะเปิดปลุกใจตัวเองตอนเช้าเนาะ แล้วยิ่งช่วงเนี้ยอากาศหนาว ตื่นมางัวเงีย หนูจะชอบฟังเพลงอะไรที่มันสนุก ๆ แบบเนี้ย แล้วก็ทำกิจกรรมตอนเช้าไปด้วย ยิ่งตอนที่อาบน้ำนะ หนูชอบเปิดเพลงอะไรที่มันมัน ๆ สนุก ๆ มาก มันรู้สึกว่า เวลาที่ผ่าน ที่อาบน้ำน่ะ มันผ่านไปได้เร็วดี อา ค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ อ๋อ อือ มันเป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยเนอะ มันเหมือนเป็นเทคนิค ที่เหมือนแบบว่า เออ นอกจากการอาบน้ำอะจะปลุกเซลล์ในร่างกายแล้ว คุณก็ยังแบบว่า ปลุกประสาทสัมผัสของคุณด้วยการ ผิ ใช้เพลง อะไรนะ นายฮ้าง อะไรเนี่ย แม่ฮ้างมหาเสน่ห์ อ๋อ เออ มันเป็นวิธีที่ดีมากเลย แล้วคุณก็เต้น เต้นตามไปด้วยไหมคะ? ตอนอยู่ในห้องน้ำอะ
ใช่ แม่ฮ้างมหาเสน่ห์ค่ะ แม่ฮ้าง แม่ฮ้าง อะไรแบบเนี้ย อา ใช่ ใช่ค่ะ อ๋อ หนูรู้แล้วว่า หนูทำไมร้องไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นแบบคำพูดเสียงอีสานน่ะ แต่หนูอะไม่ได้เป็นคนที่พูดเสียงอีสาน ไอ พูดอีสานเก่ง แต่หนูอะชอบคนที่เขาพูดอีสานนะมันดูน่ารักดี แล้วยิ่งมาอยู่ในเพลงอะค่ะ มันดูแบบ <tsk> สนุกสนานคูณ 10 จากเพลงลูกทุ่งเดิม ๆ ไปอีกเท่าตัว หลายเท่าตัวเลยค่ะ ของหนูน่ะ อา
เออ อ๋อ อืม โอ้โฮ ฟังแล้วก็นึกภาพออกเลยอะนะคะ แล้วในเนื้อเพลงอะค่ะ เขาสื่อความหมายยังไงเหรอ? หมายถึงว่าแบบว่า สื่อให้เรามีความสุข สื่อว่าเราไปแอบชอบเขา หรือว่า อุ๊ย อกหักเพราะความเศร้า หรืออะไรแบบเนี้ยอะค่ะ
ค่ะ อา เพลงแม่ฮ้างมหาเสน่ห์ มันก็จะประมาณแบบว่า เหมือนเป็นผู้หญิงอะ ที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอายุหน่อย ผ่านประสบการณ์มาโชกโชน เคยมีแฟนมาแล้ว เคยมีครอบครัวมาแล้ว เคยมีลูกมาแล้ว แล้วก็มีการหย่าร้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาเรียกว่าแม่ฮ้าง ภาษาอีสานน่ะ แล้วแม แม่ฮ้างสะ มหาเสน่ห์ ก็คือ ประมาณว่า เป็นผู้หญิงที่อายุเยอะแล้ว แต่ยังสวย ยังแซ่บ ยัง Fierce อย่าแบบ ยัง <tsk> เขาเรียกว่ายังแบบเฟี้ยวอยู่อะค่ะ คือแบบว่าเด็ก ๆ มัธยมเนี่ย ก็ไม่สามารถเทียบได้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เหมือนประมาณว่า แซวว่า เป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์ อะไรแบบเนี้ย เรื่องบนเตียง แล้วก็เรื่องที่ใช้ชีวิตเนี่ย อะไรเนี่ย น่าจะค่อนข้างดี อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ อา
อืม อ๋อ อา อือ อา อือ อา โอ้โฮ พอฟังแล้วแบบ เหมือนแบบ รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะ เพราะว่าในเพลงส่วนใหญ่ที่เราฟังสมัยเนี้ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องแบบ รักเขา เขาไม่รัก อกหัก แต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นเพลงที่สื่อความหมายออกมาได้แบบว่า ตรงเหมือนแบบตรงไปตรงมาอะนะคะ ว่าแบบ อุ๊ย เป็น เออ อ้าว
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ มันเป็นจังหวะสนุก ๆ แล้วก็เป็นเพลงเหมือนจีบอะค่ะ อารมณ์จีบ ๆ เหมือนเด็กอายุเยอะกว่า จีบผู้หญิงที่อายุมากกว่า ที่เขาเคยมีครอบครัวหย่าร้างมาแล้ว อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ อา
อา อืม ก็เลยเป็นเพลงสนุก ๆ อะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ น คุณน่ะเหมือนแบบชอบเพลงนี้ เพราะรู้สึกว่า คุณก็ชอบเต้น แล้วพอได้ยินเพลงนี้ คุณก็เหมือนแบบว่า ปลุกฟื้นกำลังในตอนเช้าของคุณนะคะ อย่างที่คุณบอก แล้วอย่างช่วงตอนเศร้าล่ะคะ เพลงไหนเอ่ย? ที่มัน เออ รู้สึกว่า เออ เพลงนี้แหละนะ แทนความเศร้าของฉันได้เป็นอย่างดีเลย อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ อ๋อ ถ้าพูดถึงเพลงเศร้า ๆ ใช่ไหมคะ หนูอะก็ต้องนึกถึงเพลงของพี่ดาเลยอะ เพลงพี่ดา เอ็นโดรฟินน่ะค่ะ คือเป็นเพลงที่แบบร้องเวลาเศร้า ก็คือเวลาเศร้าได้กินใจมาก เวลาที่จะร้องเพราะ ก็คือเพราะแบบบาดลึกถึงหัวใจเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือค่อนข้างที่ อารมณ์ชัดเจน แล้วก็มีเนื้อหาในเพลงอะ ค่อนข้างที่จะบาดลึกค่ะ อา
อืม อืม เพลงนั้นเป็นเพลงอะไรเหรอคะ?
ถ้าเป็นเพลงเศร้า ๆ ก็คือประมาณว่า อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง ของพี่ดา เอ็นโดรฟินน่ะค่ะ อา ใช่ ใช่ จริง ๆ มันเป็นเพลงเศร้าที่แบบแฝง แบบแฝงข้อคิดได้ประมาณหนึ่งอะค่ะ หนูอะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งนะคะ แต่ถ้าเรื่องเนื้อหาเนี่ย เดี๋ยวหนูจะลองเล่าให้ฟังว่า เพลงเนี้ยมันมีเนื้อหาประมาณไหน ก็คือ อา เหมือนประมาณว่า อ่า การที่เราอะได้เกิดมาเจอกัน ได้เกิดมารู้จักกัน แล้วก็วนเวียนมาเจอกันบ่อย ๆ เนี่ย มันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่โชคดี แล้วยิ่งทำให้เรา อ่า ไอ้เวลาช่วงนั้นน่ะ มันทำให้เราได้เกิดความรักต่อกันเนี่ย ก็ยิ่งดีเข้าไปอีก แล้วทำไมเราถึงจะต้องมามัวกลัว หรือมามัวคิดมาก หรือมามัวคิดที่จะเสียใจว่า ถ้ารัก กันแล้วน่ะ มันไปต่อด้วยกันไม่ได้น่ะ มันจะเป็นยังไง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ในเพลงอะก็จะประมาณว่า เออ ในเมื่อเรามาเจอกันแล้วอะ ฟ้าเขาสั่งให้เรามาเจอกัน ส่งให้มาได้พบกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเต็มที่แล้วไหม ประมาณว่า รักกันก็คือไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว พยายามจับมือไปด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นที่มาของชื่อเพลงเลยว่า อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง อา ค่ะ
โอ้โฮ แค่ชื่อเพลงก็เศร้ามากแล้วเลยเนาะ <chuckles> เออ ๆ ได้ ได้เลยค่ะ อยากฟังเลย ไหนลองเล่าสิ อืม อืม อ๋อ แล้วมันก็เลย เหมือนแบบดนตรี ทำนอง เขาก็เป็นเพลงช้าด้วยใช่ไหมคะ? มันก็เลยอาจจะ เหมือนแบบพอบวกกับทำ เอ่อ เขาเรียกว่า คำร้องอะเนาะ ที่เหมือนแบบว่า ศิลปินคุณดาถ่ายทอดออกมาเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้เหมือนแบบบาดลึกเข้าไปในใจ โอ้โฮ อันนี้ก็เข้าใจตามอารมณ์ได้เลยอะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่คุณเนาะ เหมือนแบบว่า อ่า ไปเที่ยวแล้วกัน กับคุณเพื่อน ๆ เนาะ อย่างร้องคาราโอเกะเนี่ย คุณหยิบ สอง เพลงที่เป็นตัวคุณเนี่ย ขึ้นมาร้องโชว์ หรือร้องขิงใส่เพื่อนบ้างไหมคะ?
ใช่ค่ะ เป็นเพลงช้า ใช่ค่ะ คือ อา อา ค่ะ ๆ โอ๊ย มีค่ะ มันจะมีเพลง เขาเรียกว่า คน 1 คนน่ะ มักจะมีเพลงที่แจ้งเกิดให้กับตัวเองได้เสมอ อา ซึ่งหนู ซึ่งหนูก็มีเหมือนกันนะคะ เพลงเนี้ยหนูร้องได้เลย แล้ว แล้วเพื่อนน่ะ ก็จะจำได้เสมอเลยว่า ถ้าเพลงเนี้ยขึ้นมา จะต้องเป็นนางคนนี้แน่เลยที่เขาเลือกขึ้นมา อะไรเงี้ยค่ะ แล้วหนูก็ค่อนข้างที่จะ อา ใช่ ๆ ใช่เลย เหมือนเพลงเนี้ยขึ้นมา แล้วบ่งบอกเลยว่า เราแน่ ๆ เราแน่นอนน่ะค่ะ แล้วเพลงเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในชีวิตหนูมาแบบ โอ้โฮ อยู่ในช่วงสำคัญ ทั้งมีความสุข มีความเศร้า มีความรัก หรือมีความทุกข์อะค่ะ เพลงเนี้ยจะเป็นเพลงที่หนูหยิบยกเอามาแชร์เสมอเลย เวลาที่เพื่อนหนูเห็น Story ที่หนูแท็กชื่อเพลง อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะทักส่วนตัว อินบอกซ์มาเลยนะคะว่า เออ เธอเป็นอะไรไหม เหตุการณ์ช่วงนี้เป็นยังไง มีความสุข ความทุกข์อะไร แชร์ได้นะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อา
<chuckles> จริง ๆ ของคุณเป็นเพลงอะไรคะ? อืม คือเป็นเพลงชาติ ประจำตัวของตัวเอง ว่างั้นเถอะเนาะ เออ ๆ ๆ อา เพลงแบบโบราณ อืม มันเป็นเพลงอะไรคะ? ไหน ๆ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
เพลงนี้มันก็คือเพลงของพี่อิน บูโดกันนะคะ ชื่อเพลงว่า รักเท่าเดิม อา แต่เพลงนี้หนูร้องได้นะคะ พอที่จะร้องได้เป็นบางท่อนบ้าง
อ๋อ อ้อ เออ งั้นขอสักท่อนแล้วกันค่ะ
อา ค่ะ ถ้าเพราะแล้ว ก็คือเพราะนะคะ เพราะได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ อา <chuckles> ก็จะประมาณว่า อืม อ่า รักเท่าเดิมใช่ไหมคะ ไม่ต้องรัก เท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม ไม่ต้องมีเพิ่มเติม แต่รักไม่น้อยลงไป ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจ ขอให้เหมือนเดิม <chuckles> ก็จะออกแนวเพี้ยน ๆ หน่อยนะคะ แต่จริง ๆ แล้วต้นฉบับอะ คือเพราะมาก เพราะจริง ๆ
ได้ ได้ ได้ค่ะ <chuckles> ค่ะ โอ๊ย เพราะมากเลย ไม่เพี้ยนเลย เออ แค่ แค่ฟังคุณร้องเนาะ แล้วคุณบอกว่าร้องเพี้ยนนะ เรายังเพลินเลยอะ เอาจริง ๆ เออ เออ ๆ <chuckles> เราก็เลยรู้สึกว่า เออ มันเป็นเพลงที่เพราะมากจริง ๆ ด้วย แล้วก็เหมือน เหมือนเราอาจจะไม่ได้แบบเคยฟังเต็มเพลงเนาะ ฟังเท่าที่คุณร้องอะ เราก็รู้สึกตามไปด้วยเลยว่า เออ มันก็เป็นเพลงช้า ๆ นะ แต่ก็ดูเป็นความหมายที่ดี ในเชิงบวกเหมือนกันเนาะ คือฟังแล้วก็รู้สึกดี
หนูยังยิ้มตามเลยอะตอนเนี้ย ตีนกาขึ้นไป 2 เส้นแล้ว <chuckles> ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ก็ขอบคุณนะคะ ใช่ อา เพราะเพื่อนเขาเคยบอกว่า เพลงเนี้ย อา ที่ฟังแล้วนึกถึงหนูเลย คนแรกก็คือ เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะอบอุ่น เป็นคนที่ให้กำลังใจเพื่อน ๆ ได้ดี แล้วก็จะเป็นคนที่พูดติดปากเสมอเลยว่า คิดถึงจังเลย ให้รักเท่าเดิมนะ อย่ารักเราน้อยกว่าเดิมนะ อะไรแบบเนี้ย คือมันเป็นคำพูดที่ติดปากจนบางทีอะ เพื่อนเขาก็แบบยอมยกเพลงเนี้ยให้เป็นตัว เขาเรียกว่า เป็นตัวแทนของหนูได้เลยอะค่ะ เพลงเนี้ย อา
อือ โอ๊ย น่ารักอะ เออ น่ารักจริง ๆ ด้วยอะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเพลงเนี้ย มันก็ดูมีความหมายกับคุณเนอะ แล้วคุณก็ยังเอามาใช้กับเพื่อน ๆ จนเพื่อน ๆ ก็ เออ เหมือนขนานนามล่ะ ว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เป็นของคุณเลยจริง ๆ เป็นเพลงประจำตัว ประจำชาติของคุณจริง ๆ อย่างเงี้ย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เออ เวลาที่คุณแบบเหมือนเสียใจแล้วกันเนาะ เหมือนแบบหมดกำลังใจอะ คุณได้ฟังเพลงนี้ แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ อา <chuckles> ค่ะ โอ้โฮ เพลงเนี้ยค่ะ มันอยู่ที่ช่วงเวลา ที่ ที่เราได้ฟังจริง ๆ นะคะ บางทีอะ เวลาที่เรามีความรัก หรือสุขใจ หรือมันรู้สึกอิ่มเอมใจอะ ฟังเพลงเนี่ย มันก็จะสามารถทำให้เรายิ้ม แล้วก็เขารู้ว่า เขาแบบประมาณว่า อบอุ่นหัวใจ แบบใจฟูจังเลย แต่ก็กลับกันเลยนะคะ เวลาที่หนูเศร้า ๆ แล้วหนูฟังเพลงเนี้ย มันกลับทำให้หนูอะนึกถึงแต่ภาพความทรงจำ ไม่ว่าจะเกิดกับเพื่อน หรือเกิดจากแฟน หรือเกิดจากคนคุยอะค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เวลาที่หนูเปิดฟังเพลงเนี้ย ภาพความทรงจำมันจะลอยขึ้นมาหมดเลย มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี แต่ในเวลาที่ฟังเรื่องไม่ดีนะคะ พี่เชื่อไหม ทั้ง ๆ ที่เพลงเนี้ยมันน่าจะเป็นเพลงที่ยิ้มได้ แต่เพลงเนี้ย ก็สามารถทำให้ร้องไห้ได้เหมือนกัน
อือ โอ้โฮ! ตายแล้ว ก็ อืม ๆ ก็ดูว่าเป็นเพลงที่เหมือนสื่อได้หลายอารมณ์ แต่ขึ้นอยู่กับว่า ตอนที่ฟังอะเรากำลังรู้สึกยังไง แล้วอย่างเพลงเนี้ยค่ะ คุณเคยใช้เป็นเพลงแทนตัวเอง ที่แบบนำเพลงเนี้ยไปมอบให้คนอื่น ให้คนอื่นเขารู้สึกดีไหมคะ?
ใช่ค่ะ อา อา มีนะคะเพลงเนี้ย ก็คือหนูอะ อ่า มีช่วงหนึ่งที่คลั่งเพลงนี้มาก ๆ แล้วก็ช่วงนั้นน่ะค่ะรู้สึกว่า มันประสบกับความสำเร็จในช่วงของความรักมาก ๆ เพลงเนี้ยหนูก็เคยร้อง แล้วก็อัดคลิปวิดีโอลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยนะคะ ก็เป็นการคล้าย ๆ เหมือนร้อง คัฟเวอร์ น่ะค่ะ ซึ่งเป็นการร้องแล้วก็มีเพื่อน ๆ อีกคนหนึ่งอะเป็นคอย คอยเป็นอะ เรียก เรียกว่าเล่นดีดกีตาร์ให้ แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ร้องได้เต็มเพลงนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่ ซ ใช้พลังมาก ๆ แต่ก็จะมี เลือกที่ เพลงที่หนูร้องเมื่อกี๊อะ คือท่อนที่หนูร้องได้ แล้วก็ร้องได้ชัดเจนมากที่สุดเนี่ย เพลงเนี้ยหนูก็ร้อง คัฟเวอร์ ลงในเฟซบุ๊กนะคะ เชื่อไหมคะว่ามีคนมากดไลก์ แล้วก็กดคอมเมนต์ให้หนูแบบรัว ๆ เลยนะ?
อืม อา อืม ๆ โอ๊ย! ตายแล้ว ก็เริ่มจะเป็นคนดังเหมือนกันเลยนะ ถ้าเกิดว่าแบบ เฮ้ย! เพลงที่เราตั้งใจร้อง แล้วก็ตั้งใจสื่อ อย่างเงี้ย แล้วเราเหมือนใส่อารมณ์ในการร้องไปด้วย เหมือนแบบเรามีความตั้งใจอะ เราก็รู้สึกว่าคนอื่น ๆ ที่เขามาฟังอะ เรา เขาก็ฟังเราเพราะ แล้วเขาก็อาจจะชอบ เพราะอย่างเมื่อกี๊ เออ
อา <chuckles> ค่ะ ใช่ อา แต่มี สอง อารมณ์นะคะ มีทั้งอารมณ์ชมว่า เออ เพราะจังเลย ฟังเพลงเนี้ยแล้วทำให้นึกถึงสมัยเรียนเลย ส่วนเพื่อนบางคนที่เขาสนิทกับเราหน่อย ก็ค่อนข้างที่จะออกเป็นแนวขิงหน่อยค่ะ เมาหรือเปล่า ร้องเพลงเนี้ย? นึกยังไงถึงมาร้อง? อะ ร้องเพี้ยนแบบเนี้ย ไปหัดร้องมาใหม่ไหม? อะไรแบบเนี้ยค่ะ อันเนี้ยถ้าเพื่อนสนิทจริง ๆ อะค่ะ ก็จะมีประมาณเนี้ย แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะ เพราะว่าสามารถทำให้ใครหลาย ๆ คนน่ะ เขามาหยุดฟัง เพลงที่เราร้องได้ ค่ะ
<chuckles> เออ อือ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ อันนี้เราเห็นด้วยกับคุณเลยนะ เพราะว่าอย่างเมื่อกี๊อะแค่ท่อนเล็ก เล็กนิดเดียวที่คุณร้องให้ฟังอะ ยังสะกดเราให้ฟังจนแบบ เออ อยากจะ ฟ ไปหาต้นฉบับฟังจริง ๆ เลยอะ เออ อันนี้ เออ เพราะคุณก็ร้องเพราะ แล้วก็ให้อารมณ์เนาะกับความใส่ใจลงไปในเพลง ก็เลยแบบ เออ ก็ค่อนข้างแบบว่าเชื่อเลยนะว่า เพลงเนี้ยมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณได้มากที่สุดเลย เพราะว่าเวลาคุณ ส สุข คุณก็ฟัง แล้วคุณก็ยิ้มเนาะ เวลาคุณเศร้า คุณฟัง คุณก็เหมือนเผลอร้องไห้ออกมา โอ้โฮ! วันนี้ก็ <chuckles> วันนี้ได้ฟังเพลงที่ เอ่อ หมายถึงว่าคุณเล่าเกี่ยวกับเพลงที่เป็นตัวตนของคุณเนี่ย เออ มันทำให้เราแบบว่าสนุกมาก ๆ เลย แต่ว่าบางจังหวะก็เศร้าตามอะนะ วันเนี้ยยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์เนาะ ยังไงโอกาสหน้า เดี๋ยวมีโอกาสมาคุยกันใหม่นะ วันนี้ขอบคุณ และสวัสดีค่ะ
ค่ะ อา อา ขอบคุณนะคะ <chuckles> อา ขอบคุณค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ มีหลากหลายอารมณ์มาก ๆ อา ค่ะ ได้เลยค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ขอให้เรามาพบกันในโอกาสหน้านะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ